あの、今まで、敬語や丁寧語を使う場面ってあったと思うんですけど
はい。 はい。
そういう場面で戸惑ったっていう経験があれば教えてもらえますか。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
おお。 日本語講師。 はい。
うん。え、<chuckles> あの、外国人から色々聞かれるわけですよ、敬語とか丁寧語とか。それで、すごく、ね、<chuckles> 戸惑ってしまったって経験が、あの、色々あります。ええ
なる あの、ちなみになんですけど、その外国人の方に日本語を教える場合ってあの、まあ、リスニングもあればライティング、リーディングもあると思うんですけど
はい。 うん。 はい。 はい。
どの分野で教えていらっしゃるんですか？